Ja, genau.
Ah, es ist schon, wenn du immer wieder daran denkst, es es kommt dir sehr lange vor. Ist es möglich, dass du vielleicht dich bisschen ablenkst mit irgendwas anderem? <chuckles> Du kommst bestimmt wieder in Fußball rein. Ich bin mir ziemlich sicher. <chuckles>
Mhm. Mhm. A also, hm. <chuckles> <chuckles> Ja, also also erst mal vielen Dank für die aufbauenden Worte. Also, es tut auf jeden Fall sehr gut, äh, so zu hören, ähm. Ich habe auch viel Unterstützung von meiner Familie und meinen Freunden, weil die wissen ja, wie sehr mir Fußball am Herzen liegt und, äh, es wär natürlich was Schönes, wenn ich wieder in die Spur zurückfinde. Es liegt jetzt nur so 'n bisschen an mir und ist einfach nur Kopfsache, habe ich das Gefühl. Also, du hast auf jeden Fall vorhin auch was sehr Gutes gesagt, dass, äh, ja, ich so 'n bisschen das Ziel sehen muss, dass es auf jeden Fall irgendwann ein Ende hat, hoffentlich mit dieser Schmerzensphase, ähm, dass es irgendwann dass ich irgendwann auskuriert bin und mein Körper sagt: „Hey, jetzt kannst du eigentlich wieder.” Also, vielleicht sollte ich mir das tatsächlich so irgendwo jeden Tag vor Augen haben. Es war auf jeden Fall 'n guter Tipp von dir, ähm. Und und tatsächlich, äh, du meintest äh, oder hast mich gefragt, ob ich mich mit irgendwas ablenken kann. Tatsächlich habe ich so 'n bisschen das Zeichnen für mich selbst entdeckt. Also, ich ich ich habe das vorher noch nie gemacht, ähm, und ja, seitdem ich diesen Rückschlag hatte mit der Verletzung also, es war tatsächlich 'n Rückschlag für mich, ja, weil ich davor noch nie verletzt war, habe ich angefangen zu zeichnen und, äh, habe auch richtig gemerkt, dass ich richtig Talent dafür habe, ne? Also, das habe ich ist natürlich das ist natürlich auch also nicht alles ist negativ, ne? Und, ähm, ja.
Klar. Mhm. Ja. Ja, klar. Oh, das ist toll. Super. Ja. Das ist doch super. Nein, ist nur 'n kleiner Umweg, den du machst, um wieder zum Fußball zu kommen, <laughs> übers Zeichnen. <chuckles> Richtig.
<chuckles> Genau. <chuckles> Ge genau, richtig. Mhm. Also, ich werde auf jeden Fall weiter zeichnen und, ähm, trotzdem hoffe ich natürlich also, meine Passion für den Fußball ist ja immer noch sehr groß und ich ich vielleicht ist es grad nur so 'ne Phase, dass die Motivation so 'n bisschen grade dahinplätschert und ich ja, genau. Ich werde ich werde auf jeden Fall die Tipps von dir, ähm, ja, ausprobieren und dich da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Es hat auch sehr gut getan, darüber zu reden. Und, äh, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und, äh, ich halte dich, wie gesagt, auf dem Laufenden.
Das ist schön. Ja, das glaube ich. Toll. Klar. Vielen Dank. Ja, gut G viel Glück, okay?